อืม อันนี้เคยคุยกับคุณภรรยาไว้อยู่ เพราะ ว่า มีเคยไปดู จอห์นวง John Wick อะไรอย่างงี้กับลูก ๆ เนาะ คุณแม่ก็แบบ โอ้ งั้น ถ้ามีลูกสาวห้ามดูนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็คงจะเป็น ก็มันก็แบบ อืม ไม่เชิงว่า เพราะว่า เพราะว่าแบบถ้าสมมุติว่าจะมีลูกสาวอีกคนนี่ก็ โอ้โฮ ก็น่าจะห่างกับพวกพี่ ๆ พอสมควรเนาะ ก็ประมาณว่าแบบมันก็คงไม่เหมาะถ้าเราจะดู อย่างเงี้ย เหมือนแบบตอนนั้นลูกแบบอยาก บอกอยากดู John Wick พอดี อะไรอย่างงี้ ก็ เออ ประมาณนั้น แล้วก็มีหลานสาวมา อย่างเงี้ยครับ หลานก็แบบโตขึ้นนิดหนึ่งแล้วแหละ แต่หลานก็แบบไม่ชอบดูอะไรอย่างงี้พอดี เราก็เลยแบบ อ้อ เออ โอเค ถ้ามีลูกนี่ก็น่าจะไม่เหมาะ อะไรประมาณเนี้ยครับ ก็น่าจะเป็นแนว อ่า ถ้าง่าย ๆ เนาะ ก็แนว Disney แนวแอนิเมชันเลย โอ้โฮ แอนิเมชันดี ๆ ก็เยอะแยะ แล้วก็ดูง่าย แล้วก็สนุกด้วยเนาะ หรือว่าอันนี้ถ้าเป็นคุณพ่อเห็นแก่ตัวหน่อย ก็อาจจะแบบ Studio Ghibli สาว หลานสาวก็น่าจะชอบ ๆ อยู่ ก็เป็นแอนิเมชันสวย ๆ cute cute เหมือนกัน แต่คุณพ่อก็ชอบดูอะ <chuckles> ก็ประมาณนี้ครับ
อืม ทำไมเหรอคะ? อ๋อ อืม ค่ะ อืม อืม เข้าใจค่ะ อืม ค่ะ ก็ ค่ะ ของ Studio Ghibli น่ารักเนาะ เออ แต่ว่าจริง ๆ John Wick เนี่ยเรามองว่าอาจจะยังไม่ ใช่ หนังสำหรับเด็กผู้หญิงเท่าไรนะคะ อืม ฟังดูแล้ว น่า น่ากลัวเลยแหละเนาะ เออ แล้วอย่างเงี้ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าสมาชิกบางคนในครอบครัวเขาแบบว่าไมอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้บ้างไหมอะคะ?
อืม ครับผม <chuckles> ใช่ครับ ใช่ ไม่ ม ไม่น่าใช่ <chuckles> ครับผม อืม อ๋อ แน่นอนครับ ช่วง ช่วง ช่วงลูกคนโตเนี่ยแหละกำลังติดเกมเลย แบบได้มือถือใหม่มา เล่น โอ้โฮ แบบเพิ่งได้มาตอนแรก ๆ เขาก็เล่น อะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็แบบ เอ๊ะ ก็ต้องคุยกับเขาตรง ๆ เพราะว่าแบบ เนี่ยเราให้เวลาส่วนตัวกันแล้วเนาะ ก็คือแบบเรามีเวลาส่วนตัวของกันแล้วเนี่ย คุณก็ต้องอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญน่ะก็คือเรายังมีเวลาร่วมกันด้วย ใช่ ถูกต้องครับ ก็ ก็ ก็ ก็ ก็สักพักอยู่นะ ผมก็แบบ อืม วิธีแก้ผมก็คือแบบให้เขา ให้เขาแบบคุยกับเขานั่นแหละ เดี๋ยว ก็เหมือนกับไม่สนใจเขาเลยนะ ก็คือแบบ อ่า เวลาส่วนตัว คือแบบเวลาส่วนรวมมาแล้วไม่ลงมา งั้นเวลาส่วนรวมเราก็จะเหมือนกับว่า อืม เหมือนกับทำให้เขา สอนให้รู้ว่า แบบ "เนี่ย มัน ถ้าคุณไม่ให้คนอื่นนะ ไม่ให้เวลาคนอื่น คนอื่นก็จะไม่ให้เวลาเรานะ" อะไรประมาณเนี้ยครับ อืม ใช่
โอ้โฮ ค่ะ อืม เวลาครอบครัวนั่นเอง อืม โอ้โฮ นี่มันเป็นการสอนลูกที่น่ารักมาก ๆ เลยนะ ก็คือถ้าลูกไม่ ไม่มาให้เวลา ส ส่วนรวมเวลาครอบครัว เราก็จะไม่ให้เวลาลูกเหมือนกัน แล้ว ณ ตอน นั้นน่ะค่ะ ลูกของคุณมีปฏิกิริยายังไงบ้างเอ่ย?
ครับ <chuckles> ครับ